うーん、なるほどね。じゃそれを考えてうん。
そすると、うん、作ってもらってたのが、だから逆転しちゃってますね、もう今ではね
はあ、なるほど。へえ、うんうん、じゃちょっと頼もしい、ね、息子さんって感じで嬉しいですよね。
もうはちじゅう過ぎてるんで。 うん。 そうすると、母もやっぱり喜んでくれますよ。
そうですよ。それはやっぱり嬉しいですよ。作ってもらえるとね。うん。
うん、最初はね最初は最初は一緒に作ってたんですよ。
ああ、それも楽しそう。うん。
うん。一緒に作ってたんですけどね、最近はもうなんか立ってるの辛そうなんでね。もう「そこに座ってて」って言って作ってあげるんですけど。
うんうんうん。 あ、なるほどね。 うんうんうんうん。そっちの方が気が楽っていうのもあるあるんですか？やっぱりね。
いやいやいや、そんなことないですよ。やっぱり一緒に作るのは楽しいですよね。母親と共同作業なんて、だって、息子もしないじゃないですか。
ああ、そっか。 ああ、そうかもしれないですね。
そうそうしないんでね、うん。だからやってるとやっぱ楽しい思い出です。思い出にしちゃいけませんね。まだやるタイプですね <laughs>
うんうんうん。 うん。 ああ、そうですね、まだね。うん。じゃ作ってあげて、またそこで一緒に、こう食事を一緒にして、楽しい思い出みたいな感じですかね。うんうん。
なので そうですね。それが に思い出を重ねていってますね。
そっか、大体どれくらいの割合で、今は作ったりされてるんですか？
あ、さ最近はね、もう何年も帰ってません。
うん、ああ、そうなんだ。じゃ待ってますね、きっと。
コロナ禍以降コロナ禍以降結局2回ぐらいしか帰ってない。コロナ禍に で。
うーん。 そっか。
その後だから2回ぐらい帰ってます。だいぶ今遠いところに住んでるんなかなか気軽に帰れないです。
うんうん。 あ、ちょっと離れてる。あ、そああ、なるほどね。じゃちょっと寂しがってるんじゃないですか？
で や、弟夫婦が一緒なんですよ。
あ、そうなんです。でもまた別違うんじゃないですか、やっぱり、ね、ずっと一緒にいるのと、わざわざこう、来てくれて、作ってね、くれるのっていうのはまた
ええ、あの あの一緒にいる家族には不満がでま出てますね、たくさんね。 そうですね。<giggles>
あ、やっぱりね、身近にいるとなかなかね、いろいろああると思うんでね。うーん。
うん、たまに料理を作ってあげるっていうのはと得ですよ。
あ、そうですね、ちょっと良い印象を与えられるしね。<giggles> へえ、そっか。また今度帰る予定とかあるんですか？食事を作るために。
うん。 いい、答えますね。<chuckles> ちょっ近々多分年内にまた1回ぐらい帰ると思いますけどね。
うんうんうんうん。そっか。じゃもう大人になってそうやって作ってあげるようになってからのなんか、忘れられない 心に残っている思い出とかってやっぱりあるありますか？
いや、そこはもう、だから最初作ってあげた時嬉しそうだったなっていうぐらいですよね。
うんうんうんうんうん。
うちはあんまりその感情表現を豊かにする家庭じゃないんですよね。
ああ、なるほど。うん。
うん。だからどちらかというと、ま、もう作った、食った、美味しい
うんうん。
っていうような流れですよね。